Ah, é, e o que tinha nesse menu?
<laughs> Tinha pouquíssimas coisas, mas ela fez tudo com o coração, né. Ela fez tipo o nome do restaurante dela, que agora não me vem na memória. Aí, ela escreveu o nome do restaurante, fez o desenho, tipo a logo. Aí depois ela escreveu que tinha a bruschetta como prato para abrir o jantar, né, como aperitivo. Aí, ela fez uma bruschetta com óleo, com azeite, no caso, e alho. E aí, ela colocou o menu principal que era o arroz e sushi com frango agridoce, "blá-blá-blá" e que "de doce, nós não fornecemos doce, porém espero que você esteja satisfeito", porque ela não sabe fazer doce. <laughs>
Hum. Claro. <laughs> Uhum. Uhum. Uhum. Olha. <laughs> Maravilhosa, incrível isso. <laughs> não fornecemos doces. <chuckles>
Sim, é supercriativa. Exato. <laughs> Já estava doce bastante o franguinho crocante. <chuckles>
<laughs> Muito bom. <laughs> Já foi demais ali, né. É o é o que eu posso. <laughs>
Exato.
E, assim, então elas gostam de cozinhar com você, né? Por vocês morarem Hum. E por vocês morarem aí na Itália, tal, eh, vocês costumam cozinhar também muita comida italiana
Elas gostam, sim. Uhum.
ou ou ou é equilibrado assim? Elas gostam mais de comida oriental, que deu para perceber. <chuckles>
Ah. Então, ah, não. Não gosto de cozinhar muita comida italiana, apesar de eu cozinhar bem, pelo fato de que, quando a gente sai aqui, só tem comida italiana.
Olha. É. <chuckles>